Mhm. Ja, okay. Also, das klingt auf jeden Fall so, als ist da einfach schon mal also da d so diese Gemeinsamkeit, die man da hat, warum also das ist einfach schon mal da fällt ja ganz viel weg. Warum sollte man da jetzt auch groß, äh, Quatsch erzählen oder Misstrauen haben? Bewegst du dich denn auch auf anderen Plattformen, also vielleicht so Dating-Plattformen oder Jobbörsen oder so, wo man wo's vielleicht eher darum geht, sich selber mehr darzustellen auch?
Mhm. Ja, richtig. <chuckles> Mhm, mhm. Ah, Jobbörse nicht so wirklich, äh, wenn, dann gucke ich einfach, welche Angebote gibt es und dann schreibe ich denen einfach direkt 'ne E-Mail. <chuckles> So habe ich tatsächlich meine letzten Jobs alle bekommen äh ja, ja. Also da da hätte ich eigentlich tatsächlich, glaube ich, auch ohne meine vorige Erfahrung in der R R Rede mit Leuten nicht so wirklich das auch gekonnt. Also, das hat schon sehr geholfen, einfach die Hemmschwelle abzubauen, auf Leute zuzugehen. Äh, aber zum Beispiel Dating-Plattformen mache ich gar nicht. Sich auch so 'n Profil anzulegen, wo ich dann Sachen über mich selbst erzählen soll, finde ich bis heute relativ schwierig, <chuckles> weil ich mir immer auch selbst denke: „Wen kümmert's?“ <chuckles> Ne, aber ich verstehe natürlich auch, warum es interessant sein kann. Ne, und, warum man zum Beispiel, Sachen auch zum Beispiel, wenn ich sagen müsste: „Was machst du gerne? Was sind dein Hobbies?" Sage ich halt: „Ja, ich mache die Sachen.". Aber es ist halt so, hilft dir das tatsächlich viel über mich zu wissen oder was auch so hilft im Sinne von: „Was ist deine Heimat oder was ist deine Lieblingsfarbe?", ist so s s sagt das viel über mich aus? Ich glaube nicht. Aber okay. Ich erinnere mich dann da auch meistens einfach an relevante Informationen und bei den Arbeitgebern kam das tatsächlich erstaunlich gut an. <chuckles>
Mhm. Ah, okay. Mhm. Aha, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja klar. Okay, also würdest du dann sagen, so Dinge, wo man dann, ja, sich quasi also verkaufen sich selber verkaufen im Sinne von, ne, sich selber präsentieren und so weiter, da würdest du dich eh ja genau würdest du dich eh generell schon mal so 'n bisschen von fernhalten, ja?
Ja. Mhm. Ja, so Selbstdarstellung halt, ja. Relativ, ja. Ich bin auch jemand, der g gerne Höflichkeiten überspringt, <giggles> wenn er jemand neu kennenlernt, auch im echten Leben, wenn du sagst: „Ja hallo, schönes Wetter", sage ich einfach so: „Ah, ist mir so wurscht!" Ich sage ich fange meistens einfach direkt mit 'ner Frage an. <chuckles>
Mhm. Okay, ja ja gut, aber das ist ja dann wahrscheinlich 'n guter, äh, Einstieg, um sich in 'nen Gespräch zu kommen, ne? Ja, interessant. Und was nutzt du sonst noch? Gibt es denn überhaupt noch andere Plattformen, die du jetzt noch nutzt, abgesehen von so Foren, wo du dich online bewegst?
Ja, ja. 'N Eisbrecher auf jeden Fall, ja. <giggles> Mhm. Äh, im Sinne von sozialen Medien? <chuckles> Ah
Ja, oder wo du einfach in Kontakt mit Menschen kommst so, ne?
Äh, weniger tatsächlich. Also, die Leute, die ich so noch treffe, treffe ich halt im echten Leben, ne? Ich bin auch, äh, Uni-Student, dementsprechend meine Kommilitonen, wir begegnen uns ja auch und die haben auch gemeinsame Interessen, sonst würden wir nicht dieselben Vorlesungen besuchen, insofern ist es da auch gegeben. Auf der Arbeit halt trifft man 'n paar Leute. Was online angeht, ne, ich benutze meistens einfach 'ne Plattform. Halt, wenn dann ich irgendwo was wissen will, gehe ich gezielt in 'n Forum, einfach um halt darüber zu reden, <chuckles> ne, einfach für meine Hobbys und in mich wirke. Aber einfach Leute halt so auf F Fremde beobachten, so 'n bisschen People Watching auf Social Media, wie's ja tatsächlich relativ viel gemacht wird scheinbar, ist eigentlich gar nicht so meins, ne.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm.

Ja, ich wollte jetzt du sagst jetzt, du suchst Freunde, die du behalten würdest. Also w wie wa was für Freunde suchst du denn? Also welche, die du im Real Life treffen kannst oder für irgendwelche Onlinespiele? Was, ähm, was machst du denn da so genau überhaupt?
Mhm. Oh, großteils suche ich einfach nach Leuten, mit denen ich mich austauschen kann. Äh, das hat nämlich tatsächlich angefangen ich war früher sehr, äh, schüchtern, tatsächlich. Ich bin auch nicht auf andere zugegangen. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht wirklich mit ihnen verbinden mich kann und, äh, das hat weder das Internet noch im privaten Leben irgendwie geholfen. Äh, das hat dann dadurch geholfen, dass einfach jemand auf mich zugegangen ist und dann hat sich das relativ geregelt, man einfach gelernt hat, mit anderen umzugehen, aber wenn das halt fehlt, dann kann man's halt nicht. Ja genau. Da hatte ich 'n bisschen Glück. Äh, ich denke aber tatsächlich, dass mir da es geholfen hat, einfach, äh, anonym auf Internetseiten zu gehen, aber o einfach auf Foren quasi und da den Leuten zuzugucken, wie sie sich miteinander austauschen und worüber. Äh, da habe ich nämlich quasi auch zusehen können, einfach ohne Teil der Gruppe sein zu müssen. Es war einfach unvoreingenommen, wie reden sie tatsächlich miteinander? Wie sieht menschliche Kommunikation aus? Und dann, quasi daraus, hab ich die Grundregeln geschlossen, was tatsächlich wichtig ist und die dann auch sowohl im echten als auch im Internet, äh, <chuckles> Leben angewandt.
Mhm. Ah ja. Ja. Ach schön. Mhm. Mhm. Ah. Mhm.
Und, äh, ne, wie du schon gesagt hast, der Eindruck scheine ich recht aufgeschlossen und, äh, gut auf Leute zugehen zu können. Würde ich zustimmen. Aber das habe ich ja tatsächlich dadurch nur gelernt, dass man's eben im Internet nicht sich quasi auf Behelfssachen verlassen kann, sondern sich den Charakter der Leute einfach nur durch ihre Worte erkennen können muss.
Mhm. Okay, ja, das ist ja interessant. Das heißt, du hattest im Prinzip so Fallstudien. Oder hast du das so genutzt, dass du diese Leute so beobachtet hast, die Kommunikation beobachtet hast und hast das dann für dich so 'n bisschen adaptiert. Äh, ja, witzig. Ähm, we in so Foren könnte ich mir jetzt vorstellen, ist das ja generell auch eher so, f da interessiert man sich ja dann für dasselbe Thema. Man heißt hat also schon mal die eine Gemeinsamkeit und warum sollte man dann auch die Unwahrheit sagen, oder, wenn man sich über ein Thema austauscht? Mhm.
Mhm. Ja. Richtig. Und dann habe ich die mhm. Mhm, genau, genau. Richtig. Mhm, genau. Das war auch definitiv 'n großer Vorteil, dass da tatsächlich ch 'ne Interessengemeinschaft bestand von Leuten, die tatsächlich ehrliche Meinungen über ein Thema hören wollten. Ne, das war in meinem Falle dann tatsächlich waren es Filmanalysen und generell Medienanalysen, äh, weil ich da einfach, ne, als als Jugendlicher ohne viele Freunde hat man nicht viel mehr zu tun, als YouTube-Videos zu gucken. <chuckles> Und dass man dann quasi ja, ich weiß, es stimmt einfach, so war da mein Leben damals. Dann war das aber die Sparte, in die ich geraten bin. Dann hat mich das schon interessiert und dann auch irgendwann genug interessiert, um zu wissen, was halten eigentlich andere davon? Was denken die darüber? Und dann einfach, ne, also nicht nur die Creator, die ich gucke, sondern auch einfach ganz andere aus dem Publikum quasi. Und dann einfach habe ich mir das angeguckt und dann habe ich gemerkt, dass da doch durchaus Überschnittspunkte kamen von, was ich mir gedacht habe und was die sich gedacht haben. Und dann kam man eben ins Gespräch. Ja.
Mhm. Mhm. Oh, okay. Mhm.